دايمًا كلّ ساعة بعدها على طول خُد break لنفْسك رُبع ساعة، كلّ ساعة وراها break رُبع ساعة آآ، أخرُج أتمشّى حتى في ال في الجامعة أو أخرُج أتمشّى برّه الجامعة 10 دقايق كده وارجَع تاني، والأهم من ده كلّه إنك طول الوقت لازم تشرَب مَيّة، المَيّة هتساعد مُخّك جامد جدًا ودماغك إن هو يفكّر بشكل كويس وإن هو يبقى أنشَط والمَيّه هتساعدك كمان على الطاقة، بالضبط.
أيوه. آه، حلوة طبعًا بالضبط، هي كلّها أفكار حلوة يعني، آه يعني بصراحة إمم كلّها أفكار حلوة وتساعد، بجد يعني أنا أنا هاجرّب طبعًا كلّ الحاجات دي و وفي حاجات منها باعملها إن أنا مثلًا أوقات باصحى بدري وباحس إن فعلًا اليوم أنجز معايا شوية وأوقات طبعًا لمّا بيبقى أجازة خصوصًا إن أنا اجازتي 3 أيام و4 أيام شُغل فبابُص ألاقي في ال3 أيام دول ساعات النوم بي بيت يقلِب معايا شوية، اي لكن أيام الشغل بيبقى عَندي ف فرصة إن أنا أصحى بدري و و ولأن أنا كده، كده هاصحى بدري لأن ده شُغل فبارُوح صاحي بدري شوية زيادة و وأقعُد أعمل حاجة، فساعات بتحِل معايا المشكلة، بس خلّي بالِك برضه، يعني عارفة اللي هو أ ما بتحلّش مشكلة، ما بتقلّلش الضغط نفْسه يعني، اللي هو عارفة أنتِ الموضوع ما بيقلّلش الضغط و والموضوع برضه أ آه.
بالضبط كده. فاهماك، لأنه الشغل الشغل فعلًا كده، كده مش هيخلَص، أنا فاهماك آه، معاك حق فعلًا.
بالضبط آه، اللي هو الشغل مش هيخلَص أنتِ عَندِك حق إنها فكرة إن أنا أحاول أهوّن عليَّ من فكرة ال الشغل نفْسه، اللي هو فترات الشغل نفْسها إن أنا آآ آآ أدّي فيها لنفْسي زي كده الtreatment ده أو اللي هو إن أنا آآ، أخرُج أو أشرَب حاجة أو ألِف حوالين المبنى لأن خصوصًا ما بارضاش أخرُج برّه المبنى خالص، يعني لو أنا ما ما بتتعملش دي وخصوصًا الجو دلوقتي شِتا ففي الشِّتا المشي في الجامعة بيبقى ألَذ بكتير من المشي في الصيف وخصوصًا في حِتّه صحراوية يعني، فعلشان كده الموضوع هيبقى آآ ألَذ يعني وأحسن، فأنا هاحاول فعلًا أعمِل الحاجات دي و وأتمنّى يعني إن هي تخفِّف عنّي شوية يعني كده وت وتهوّن عليَّ ال ال ال الوضْع اللي أنا فيه، فحقيقي يعني أنا باش
مفهوم طبعًا، آه. وبرضه كمان كمان برضه من النصايح برضه ممكن تقسّم وقتك، يعني مثلًا تخلّي ال3 أيام دول تقسّم فيهم مثلًا حاجة وأيام أجازتك تحاول تعمل حاجة جديدة، ادخُل سينما مثلًا أو مثلًا آمم، العب رياضة بتحبها في ال3 أيام دول هتحس إن أنت بقيت إنسان مختلِف شوية، وتحس إن أنت قادر تكمّل بقيّة الأسبوع بتاع الشغل بتاعك بطاقة أحسن وبطاقة إيجابية.
إمم.